Et il restait combien de jours sur place, dans cette ambiance? <chuckles> 2 jours.
2 jours, 2, heu, il restait, non, il restait 3 jours, mais moi, je suis partie, heu, je suis partie 1 jour avant. Ça veut dire que j'ai écourté mon séjour. <chuckles> Ouais, ouais, ouais, ouais.
Ouais. D'accord. Ah, exprès, c'est vrai? D'accord, parce que ça allait pas, heu
Bah, ouais, parce que je <blows air> j'étais fatiguée de l'ambiance qu'enfin, j'avais plus envie de faire semblant, là. Je leur ai dit: «Bah, écoutez, j'attends que» j'ai dit à ma mère: «J'attends que le mariage passe et je pars, en fait». Parce que ma mère, en fait, au début, je voulais partir avant que j'en avais marre et ma mère, elle m'a dit: «Non, s'il te plaît, fais pas ça». Elle elle allait enfin, elle aussi, elle s'est mise dans tous ses états. Elle m'a dit: «Oh non, fais pas ça, s'il te plaît, sinon j'annule tout». <clears throat> Elle a commencé à pleurer. Je me suis dit: «Ah, c'est bon c'est bon <chuckles> Vous me saoulez tous à pleurer, là. <laughs> Moi aussi, j'en j'en peux plus, en fait». <laughs> Grosse ambiance. <laughs>
Ouais. Ouais. Ouais. <chuckles> Ouais. Ouais. Quoi? Non mais <laughs> ah ouais! Oui, donc, heu, donc chez toi, en fait, les dîners en famille renforcent pas vraiment les liens familiaux, quoi <laughs> ni les mariages, d'ailleurs. Ouais. <laughs>
<laughs> Mais, en vrai, c'était le seul qui a été vraiment, hem, problématique, mais franchement, heu, c'est <chuckles> après, on s'est on s'est réconciliés, mais vraiment, heu, c'était dur, hein. C'était vraiment dur.
Oui, il t'a marqué. Ouais. Non mais c'est pas Ouais. Mais elle a changé, du coup, depuis? Est-ce qu'elle a arrêté de râler en ta présence? <chuckles> Est-ce que tu lui lances des gros regards en mode: «Tais-toi»? <laughs>
Bah, <clears throat> beh, heu, en tout cas, heu, je la <chuckles> et ben, je la vois moins souvent et j'ess j'essaye de minimiser les interactions. Après, heu, bon, heu, on est cordial. L'autre fois, elle m'a fait, heu, un pa parce qu'elle elle fait, enfin, elle est cuisinière-pâtissière, fait ça. Et du coup, heu, à Noël, elle m'a fait tout un un truc, enfin, un sachet, heu, plein de d'ailleurs, une tablette chocolat de Dubaï, d'ailleurs. <chuckles> Si, je t'en avais parlé.
Ouais. Bah, oui. D'accord. D'accord. Ah, il faudrait que tu me dises ce que c'est, <chuckles> que tu me racontes. Mmh, oui, je sais, ouais <laughs> non mais <laughs> tu aurais pas compris. <laughs> Oh, oui.
<laughs> Si, si, c'est ouf, enfin bref, elle elle m'a fait plein de de, heu, de pâtisseries, heu, de trucs, quoi. Donc peut-être c'était peut-être c'est un une manière de un mea culpa. <chuckles> C'était non, c'était il y a il y a 2 ans.
OK. OK. Mais tout ça, ça s'est passé quand? Ça s'est passé quand cette histoire?